Ma guarda, io mi aspetto che mhmm, che s che appunto la stessa identica cosa. Come 10 anni fa, magari mi mhmm, sentire del monopattino che si sblocca dal telefono assurdo, ciò che adesso mi sembra assurdo diventerà realtà. Come ad esempio, no, abbiamo detto, ma scusa, una perché questa cosa l'ho detta anche a loro, e questo mio amico mi ha risposto: "Scusami, ma come fai però? Sai, prima non c'era, allora l'han l'hanno inventato, adesso c'è. E il servizio è quello, cioè, come fai a miglio a farlo ancora più "assurdo" tra virgolette?" E abbiamo cominciato a fanta a fantasticare, no, e abbiamo cominciato a pensare: "Pensa quando dal telefono, tu la macchina non la sblocchi solamente, ma la macchina ti viene a prendere a casa".
<chuckles> Eh. <chuckles>
No? Sì
La macchina di Harry Potter <chuckles> che vola. <chuckles>
Vedi, è esa esatto, vedi com'è? Anch'i anche noi stiamo dicendo la stessa cosa per adesso, sembra sai, la macchina di di Elon Musk, l'imprenditore di di Tesla, no, de delle macchine elettriche che guidano da sole.
Sì. Ah-ah.
Però, è esattamente la stessa cosa, che avremmo detto dei monopattini in affitto per strada 10 anni fa. <tsk> Capito cosa intendo? Quindi
Esatto, sì. Sì, io mi aspetto anche un po' la macchina di Batman, che tipo, è tutta, mhmm, piena di non so, robette che <chuckles>
Mhmm Robett sì, no ma poi hai visto, ehm, non mi ricordo chi la fece, ma mi pare che c'è un prototipo di questa cosa, che è veramente d come la macchina di Batm mo non mi ricordo c che marca, forse Lamborghini, però insomma, ehm, ci sta una supercar, che è molto simile alla macchina di Batman, ma le stanno le le stanno inventando tutte queste cose, eh, addirittura d mhmm, nel 2020, 23 se cerchi su se cerchi online lo trovi ancora, il comune di Roma <tsk> io vivo a Roma, disse che, ehm, stavano progettando i taxi volanti da piazza Venezia a Fiumicino, e questa cosa ovviamente non è mai successa. <laughs>
Non lo sape <chuckles> <chuckles> Guarda, <chuckles> anche io vivo a Roma, e ti dico, se facessero qualcosa di volante, sarebbe la svolta, perché non se ne può più di questo traffico.
Sì, gua guarda, posso dirti la verità? Probabilmente a Roma si creerebbe traffico anche in cielo. <chuckles> Riuscirebbero a sì, no, veramente. Io purtroppo <tsk> e e per fortuna, sto un sacco di ore nel traffico. <tsk> Ci vado perché per spostarmi è inevitabile, devo prendere la macchina e devo muovermi. Vivo nel cuore di Roma, e quindi passo, non lo so, t 3/4 della mia esistenza fino adesso l'ho passato in macchina più o meno. Sì.
<chuckles> Mhmm Mamma mia, guarda se, ehm, il mondo deve cambiare tra 10 anni, spero che Roma diventa come 8000 anni fa, con i cavalli.
Speriamo che <chuckles> Mh Sì, guarda veramen veramente ti giuro, veramente, ma posso dirti anche un'altra cosa? Pensa, se a Roma facessero le macchine volanti, non attapperebbero più le buche.